Totoo. So, ayun parang rewarding siya kasi naik nakikita natin na okey naman, parang okey pala na in-introduce ko yung ganong hobby sa'yo kasi oo.
Ay oo, fulfilling yun lalo na 'pag nalampasan yung nagturo sa'yo, yung nagturo talagang magiging proud.
Oo, na-surpass ka 'no, mm, 'di ba? So parang
Naku dahil diyan turuan mo ko mag-ML.
Sure ibibigay ko sa'yo IGN ko mamaya tara, ayan. <laughs> Ayun, so
<laughs> Talagang ano, ah, sobrang G, ah.
Sobrang G talaga, ganun tayo eh, kasi hindi naman natin hindi naman ginawa yung laro para sa atin lang, 'di ba? Tsaka, okey din talaga, okey siyang bonding actually. Ah, malak madami din na parang naging alam ko totoo din to sa'yo 'di ba madami din nabuong friendship, parang na na test din yung, ah, mga friendship niyo.
Hmm. Oo. Actually totoo, oo kahit nung nag-sa-Starcraft kami nun.
Oo, 'di ba? I mean sa pagsasayaw may kasama ka bang mga friends or may grupo ka ba?
Ay oo yun, may grupo kasi akong sinalihan tapos para kaming, nagma-mall tour, kasi ano siya K-pop random play dance. So bukas, ayun yung pupunta kami sa isang eskuwelahan.
Mm. Wow. Oo. Wow, sabi sa'yo eh 'di ba.
Di parang a-attend ng event tapos may papatugtog na K-pop tapos tatakbo ka sa gitna, ganon.
Oo. O a ah, para siyang ano parang, ang tawag dun, kumbaga alam mo yung flashmob, flashmob ba tawag don? Ayan, oo.
Parang ganun, oo pero, yung flashmob kasi isang kanta lang yun eh, tsaka yung parang parang medyo ano, siya scripted. Eh, yung random play dance 'di ba, kaya siya random, although minsan ano parang may playlist ganyan pero kahit na kasi hindi mo naman minsan nga ang dami talaga no'n mga 100 kanta o ano ka.
Ah, okey. Oo, oh. Mm. Mm. Oo, ang ganda niyan parang, um, parang gusto ko din makita ng ganyan, 'di ba?
Oo 'di ba ay hindi lang makakita dapat ano, sa susunod sumasama ka na, tatakbo ka dun sa gitna ikaw yung center.
Ayun lang, ah, sige pwede, pwede nating

Ayun, ako game ako siyempre lalo na 'pag ML, kasi alam mo 'yun hin ano siya eh, um, gameplay siya na parang madami talaga, hindi ka naman pwedeng maglaro na mag-isa lang, 'di ba? So, ayun sa parang random kasi siya usually, pero mas masaya kapag kakilala mo yung kalaro mo 'di ba? Parang, oo, parang
Mm. Mm. Oo, teamwork. Paano ba 'yun? 'di ba may mga roles siya, yung mga tank support, healer.
Oo, may mga oo, may mga gano'n may mga assassins, merong mga mage mga magic types, kung baga mga pang-Encantadia, gano'n. <chuckles>
Oo. Oo, may mga ano, trash talk-an ba 'yan?
Ay 'yun lang, 'pag mga trash talk-an parang pass talaga ako diyan kasi oo.
Oh, ayoko din ng gano'n, kumbaga parang enjoy lang tayo 'wag na tayong mag-ano hindi naman tayo pustahan eh, <snorts> saka ayoko din, hindi ako nakipagpustahan.
Oo. Mm, ayun, but buti